بالضبط، هو أ خلّيني اقول لِك برضو على كام نصيحة كده آآ، وأنتِ تحددي تشوفي الأنسب ليكِ وتعمليه، يعني يمكن أول نصيحة مثلًا آآ طبعًا أنتِ ال ال ال القرار الأول والآخر راجع ليكِ يعني أنتِ تشوفي الأنسب ليكِ، ال أول حاجة ممكن آآ تستشيري دكتور وده أحسن حَل طبعًا إنِّك تتابعي مع دكتورة علشان يقدر يقول لِك أنتِ مثلًا يعني حتى هو هيقدر يقول لِك العِلّة فين أو المشكلة فين؟ هل المشكلة مثلًا زيادة كولسترول؟ هل المشكلة زيادة آآ، مش عارف إيه وزن؟ هل ما فيش مشكلة فأنتِ بالتالي عاوزة بس تِبني جسمِك أو إنِّك تحافظ تِبني بِناء جسم لل لل لل للعمر ال يعني في المستقبل مثلًا؟ فبالتالي في في مَنهَجيّات كتير آآ، دي نقطة، فأنتَ إيه رأيَك في الحَل ده؟
آه، هي فكرة حلوة بصراحة، إمم. صحيح فعلًا، منطقي فعلًا، آه. أنا بصراحة شايفة إنه حل مثالي جدًا، لإنه وهو طمّني يعني، أنا أهم حاجة إن أنا كنت عايزة أبقى متطمّنة قبل ما ادخل في أي نظام، لإن التضارب ده بصراحة عَمل لي ضغط عصبي ومخلّيني أنا خايفة أساسًا أدخل في أي نظام فيهم يحصل لي حاجة، طيب ما هو أنا مش هاطلع من نُقرة وادخل في دُحْضِيرة أنا عايزة أحسّن من نفسي وعايزة أبقى أحسن مش عايزة أبقى متبهدلة مثلًا وييجي لي مَرَض معين بسبب إن أنا كنت عايزه أمشي كويس، يعني لأ خلّيني بقى في مكاني أحسن، ومش مشكلة الكام كيلو اللي زدتهم بقى وابقى على الحالة دي. ففكرة بقى إن أنا اروح لدكتور حاسّة إن هي هتحل المشكلة آآ، زي ما أنت قُلت كده بقى التحاليل هتضبّطني، التحاليل هتخلّيني عارفة كويس أنا محتاجة إيه. آآ، هل مثلًا جسمي م مناسب مثلًا لنظام زي نظام الكيتو والّا مثلًا اللي عندي دي آآ، مش دهون مثلًا ممكن تكون كُتَل عضليّة مش هتنزل مثلًا بنظام الكيتو فأنا بقى كأنّي ما إلّا بس يعني بانفُخ في قِربة مقطوعة زي ما بيقولوا. فبصراحة حاسّة إن هي فكرة مناسبة.
إمم. إمم. و إمم. بالضبط. وفي نقطة تانية. إمم. أها، أها. أيوه أي